Kesinlikle ve başarılı da oluyorlar. Mesela Türkiye'de duydun mu bilmiyorum. Bolu Belediyesi, eee, kameralarla takip ediyor belli bölgeleri. Eee, çok, iz iii, sigara izmariti atanlara ceza kesiyorlar ve bu şekilde bu şekilde, işte, Bolu Belediye Başkanı açıklama yapmıştı, işte, artık kimse sigara izmariti atmıyor sokaklara vs. diye. Çünkü dediğin gibi, az önce Aynen öyle, az önce örnek de verdiğin gibi, işte, Almanya'da yasalar var, işte, bununla ilgili para cezaları var. Bolu aynısını uygulamaya başlamış. Eee, Bolu Belediyesi de umarım ve, uuu, şey Bolu Belediyesi açıklama yaptığında da şey dedi, yani, "Artık insanlar izmaritlerini sokağa atmıyorlar ve artık temizlemek zorunda kalmıyoruz, çünkü çöp yok." Yani insanlar daha büyük bir şey Kesinlikle öyle. Evet.
Hayır, duymamıştım. A! Ne güzel yapmışlar. Tabii, atmazlar artık. Ne güzel, umarım ülke çapına dağılır. Gerçekten çok iyi. Zaten o küçük çöpler aslında asıl pisliği yaratan şeyler. Çünkü b büyük çöpleri toplaması hem belediye için kolay hem de
Evet. Aynen öyle. Evet.